Ya, benim şöyle bir sorunum var. Imm, eski sevgililerimle iletişimi koparamıyorum. Yani, eee, işte, sosyal medyada falan da takip ediyorum. Onlar da beni takip ediyorlar. E, işte, böyle, bazen, işte, laf atıyorlar, işte, eee, sosyal medyadan. Yani, hatta geçen gün yazmış, işte, bir şey, bir resmime. Eee, mesela cevap vermeden duramıyorum yani normalde. Ha, bir de böyle şey cevap veriyorum yani, böyle, işte, esprili falan veriyorum. Yani aslında çok yanlış anlaşılmaya da açık bir işt eee, tavırla veriyorum. Ah, hâlbuki şeyim, öyle bir şey değil. Yani, eee, niyetim o değil ama, ııı, ben bunu yapmadan duramıyorum. Yani e, işte, illa şey, eee, böyle, bir, eee, samimiyeti devam ettireceğim. Herhâlde, böyle, bir duygu b duygum bitse de, eee, arkadaş kalmak mı, eski, böyle, şeylerimi mi, eee, sürdürmek, hani kaybetmemek. Ya, biraz tabii, böyle, kimseye de küs kalamam. Herhâlde karakterimle de ilgili, yani böyle kalmak tan hiç hoşlanmam. Mesela kimseyle öyle Kavga ederim ama sonra 1 adım gelene 10 adım giderim falan. Eee, herhâlde ondan, böyle, işte, aram bozulsun istemiyorum. Yani çok şükür öyle çok da kötü ayrıldığım kimse de yok. Öyle bir paylaşmak istedim. Yani, benim bir, böyle bir sorunum var.
Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım. Niyetiniz. Evet. Hıı. Harika. Anladım. Eee, ya, açıkçası bu bahsettiğin problem aşağı yukarı hepimizin, eee, belli bir dönem yaşadığı bir problem olabilir. O yüzden kendini bu konuda yalnız hissetme. Sadece biraz daha detaylandırmak için, eee, birkaç soru soracağım. Hani, ııı, bu şekilde iletişim kurduktan sonra kendini kötü hissediyor musun? Hani, onlara umut veriyormuşçasına, ııı, bir izlenim verdiğini mi düşünüyorsun?
Hıı. Anladım. Eee, yani, onlara öyle bir izlenim verdiğimi düşünmüyorum. Yani, şey anlamında mı? Böyle, eee, onlara öyle bir mesaj mı gönderiyorum gibidir. Hı.
Evet, yani, yeniden barışırız gibi bir izlenim vererek ya da, eee, farklı bir varyasyon olarak kötü hissediyor musun bu şekilde iletişim kurduktan sonra?
Evet, öyle hissediyorum ama bunu yazarken mesela hissetmiyorum. Sonra yazdıktan sonra diyorum ki: "Ay, işte, keşke yazmasa mıydım? Şimdi, hani, beni yanlış anlayacak, böyle flört ediyorum gibi falan düşünecek" diyorum. Ama mesela, işte, eee, ya, mesela, ben de laf attığım oluyor. Sadece, şimdi, onları da suçlamayayım. Geçen gün bir tanesi mesela şey koymuş, resim koymuş, eee, Instagram'da. Eee, işte, bir tane büyük bir iş hanının, işte, isim, soyadları yazıyor, eee, ama şeyde, yani, eee, başka bir ilde iş hanı, dedesinden, dedesinin soyadını almış. O önünde fotoğraf çektirmiş. Ben de şey yazdım: "Ya, bilseydim ayrılmazdım" falan dedim çocuğa. Ya, şimdi, neden böyle bir şey söylüyorsun yani? E, sanki şey gibi, eee, hâlâ aklı bu bahsettiğim, yani, bir de kaç yıl önceki sevgilim, yani hiç 10 yıl önceki sevgilim. Belki hayatında biri var, belki biri mesajı görecek, yani, sevgilisi. Eee, hatta o da güldü, işte, "A söylememiş miydim falan?" dedi. Yani, hani, o da bana zarf attı. Ben ona zarf attım falan. Sonradan mesela kendimi kötü hissettim. Dedim ki: "Yani, niye şimdi böyle bir şey yaptım, ne gerek var?" Eee, i kız arkadaşı varsa ve gördüyse ne kadar ayıp bir şey, yani. Hani, sanki ben aralarını bozmak istiyormuş gibi. Aslında hiç öyle bir niyetim yok, yani.
Hı. Anladım. Evet. Evet. <giggles> Evet. Emm, evet, ya, açıkçası öyle bir niyetinin olmadığı görünüyor. O yüzden bence kendini kötü hissetme. Eee, galiba, eee, görünen o ki, hani, mizah anlayışlarınız az buçuk aynı seviyede ki o da aynı, ııı, minvalde cevap verme, eee, rahatlığında bulunmuş, hani, bence, eee, ya, bir kız arkadaşı dâhi olsa, hani, bu şekilde düşünmez. Çünkü belli, eee, yani aslında, hani, böyle dilin de belli başlı kalıpları var ve altında saklı, gizli bazı mesajlar olur. Hani, bu mesaj, ııı, "Benim böyle bir niyetim yok" diye bağırıyor açıkçası. O yüzden bence kö kötü hissetme ama yine de, hani, bunu, eee, düşünmekten ve hissetmekten alıkoyamıyorsan belki kendine küçük pratikler, eee, kazandırırsan daha iyi olur diye düşünüyorum ama ondan önce 1 tane daha sorum var. Senin me ilişkindeki insana karşı bir saygısızlık gibi görünüyor mu bu yaptığın şey senin açından?
Hı hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hıı. Peki. Yani, eee, hani, öyle bir tepki almadım. Sonuçta bunu böyle yazdıktan sonra, işte, beni utandıran veya, işte, "Sen ne yapıyorsun, niye bana böyle şeyler yazıyorsun?" diyen hiç olmadı. Bence onların da hoşuna gidiyor, yani. Sonuçta ben her zaman böyle şeydim, yani, işte, esprili bir, eee, insanım. Eee, eski sevgililerimde de öyleydim. Belki beni öyle tanıdıkları için, eee, çok da ciddiye almıyorlar. E, ama alıyorlarsa da zaten, eee, hata yapıyorlar yani benim öyle tekrardan, eee, barışma gibi bir şeyim yok ama, eee, hani, ben şeyden u utanıyorum; yani yaptıktan sonra, işte, birinin hayatına böyle bir müdahale edip de, eee, zarar vereceksem yani, işte, ilişkisine vs.ne Gerçi, eee, o da onun b bir sorunu yani o da kalkıp onu yaz cevap yazmasın yani, beni engellesin, bir şey yapsın.
Hı hı. Hı hı. <giggles> Evet. Evet, yok sayabilir kendi durumu sıkıntılıysa ama, eee, bir başka husus, ben şeyi sormaya çalıştım, hani, senin, eee, mevcut ilişkindeki insana karşı bir saygısızlık gibi görünüyor mu, senin açından bu yaptığın?
Hı. Hımm. Eee. Tabii. Bak o o mesela, Allah onu bir yakalansan var ya, beni şey gibi mahveder, yani erkek arkadaşım. Hiç onu tahammülü yok yani. Ben orada Ya, ben orada mesela şeye yazar gibi yazıyorum, yani, bir kız arkadaşıma, eski bir kız arkadaşıma yazar gibi yazıyorum ama mesela o onu görse, şu anki sevgilim onu görse, onu öyle düşünmez. Benim ona böyle bir şey yaptığımı düşünür. Evet, kesinlikle üzülebilir. Bunu böyle düşünmemiştim, yani, bunu böyle yapmamam lazım. Hiç o aklıma gelmedi. Ben karşı tarafın sevgilisi falan görürse diye, eee, kendimi suçluyordum. Ama sonuçta, eee, benim sevgilim görürse çok üzülür, yani. Ey, eee, onun benim eski sevgilim olduğunu da bilirse hele, eee, ayrıca bir üzülür yani.
Hımm. Anladım. Üzülebilir. Anladım. Evet. Doğru. Evet, o zaman, eee, şöyle sıralayalım tavsiyeleri. Eee, öncelikle zannedersem zaten hem kendine, yani, karşıdaki eski sevgilinden ziyade hem kendine hem de ş mevcut ilişkine karşı sorumlusun. Doğru mu?
Evet, doğru.
O yüzden öncelikle galiba onları, seni ve, eee, partnerini öncelemek, eee, ilk tavsiye olabilir diye düşünüyorum. 2. tavsiye de, hani, biraz daha küçük pratikler belirleyebilirsin bu konuda. Eee, mesela story'yi gördün diyelim hikayeyi.
Hımm. Hı hı.
İçinden 5'e kadar say.
Anladım, peki.
Ve yazma. Eee, be yani, bunu deneyebilirsin. Çünkü bir derin nefes alıp 5'e kadar saymak, eee, sanırım bu dürtüsel davranışını azıcık da olsa elimine eder diye düşünüyorum.
Hımm. Anladım.
Onun haricinde yazmak istediğin takdirde e, bu arada komik, yani, hani, mizahsen olarak gayet güzel. Yakın bir arkadaşın varsa o dönemki, eee, ilişkiye de şahit olmuş, ona yaz keşke bunu kaçırmasaydım diye.
Hı hı. Evet.
Bu daha komik.
Anladım. Evet.
Aynen, bunu da deneyebilirsin. Onun haricinde, ııı, bir de şöyle düşünebilirsin. Sen, eee, senin şu anki partnerin bunu yapıyor olsaydı buna ne kadar üzülürdün? Buna da e ya, empatik bir yönden yaklaşabilirsin diye düşünüyorum çünkü, ııı, üzülürdün zannedersem. Sence?
Hıı. Kesinlikle. Kesinlikle çok üzülürdüm. Yani, bu söylediklerin çok mantıklı gerçekten. Hani, eee, ben, bana böyle bir şey yapmış olsa, hani, ne kadar benim arkadaşım o işte eskiden bir şey bir şey, eee, dese bile ben bunu kabul etmezdim mesela, yani. Ne na ne münasebet? Sen hâlâ onu mu düşünüyorsun ki onunla konuşuyorsun veya yazışıyorsun veya, işte, ona laf atıyorsun derdim, ııı, hiç uygun olmazdı ve a ben ben bir de mesela çok netim yani. Onun bana açıklamasını da, şey, kabul etmezdim, yani. Çünkü ilk düşüneceğim tek şey, eee, ne münasebet, niye sen eski sevgilinle hâlâ konuşuyorsun. Haklısın.
Hıh. Evet. Wow. Yani, evet, o bir yerden sonra, açıkladıktan sonra da artık kayda değer bir hâl de olmuyor çünkü niyet okumuş oluyoruz çoktan ya.
Kesinlikle yani ve, eee, artık eski sevgilinse: "Senin sosyal medyanda da ne işin var?" derim, yani, hani, "Oradan bence silmelisin onu." derim yani. Evet, sonuçta eski sevgiliyse eski sevgili olarak hayatına devam eder. A sosyal medyanın da işi yok derim yani.
O kadar. Anladım. Peki kendi eski sevgililerin için, eee, bunu yapabilir misin?
Şu anda ben böyle sen bana bunu düşün yani böyle bir, eee, kafamda şey ampul yandı, ışık yandı. Ben şu an, hani, ona Sonuçta, eee, bana yapılmasını istemeyeceğim bir şeyi başkasına yapmam, karşı tarafa yapmam. Şu an böyle düşününce yani ters, eee, mühendislik yapınca, eee, şimdi onun bana böyle bir şey yapmasını istemem ve ben ondan, eee, bunu rica ederdim, yani, işte, s eee, bö "Sosyal medyandan siler misin?" veya, işte, neyse "Cep telefonundan siler misin?" diye istemezdim hiçbir erkek arşı eee, erkek arkadaşımın hiçbir kız arkadaşımın telefonunda olmasını, sosyal medyasında olmasını. O yüzden öyle bir şeyi ondan isterken benim yapmam ayıp olur. Imm, ben de onu sileceğim, yani, şimdi yazıştıklarım Önce mesajları sileceğim. <chuckles> Önce mesajları silmekle başlayacağım. Sonra da o çocukları Ya bayağı aslında var, yani, benim, eee, sosyal medyamda öyle 1 tane 2 tane değil. Neredeyse hepsini ben takip ediyorum. Eee, ben onların hepsini de sileceğim, yani, şimdi sen bana söyleyince kendimi bir kötü hissettim yani neden ona böyle bir şey yaşatıyormuş. Ha hak etmiyordu, yani, sonuçta. Eee, ne olursa olsun benim arkadaşım mı yok. Ona laf atmam, başkasına laf atarım yani. Eee, şu anda bir anda ampul yandı, ışık yandı kafamda seninle konuşunca.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Harika, sevindim. Eee, peki onlara karşı varsayalım bu çıkardığın insanları daha sonra sokakta gördün ve ka eee, dediler ki ya sen niye bizi çıkardın? O zaman ne hissederdin?
Hımm. Yani, sonuçta bunu söylerdim. Eee, işte, ımm, erkek arkadaşımın rahatsız olabileceğini düşündüm. Hani, onu şey yapmamak için, rahatsız etmemek için, böyle, bir davranışta bulundum. Eee, o yüzden, hani, o anda uygun olan oydu. O yüzden çıkarmak durumunda kaldım. Eee, çok da, hani, evet, tabii ki selam veririm, yani, sonuçta, eee, aramızda öyle bir küslük olmaz ama sosyal medyadan, eee, takip etmemin uygun olmadığını artık kararını verdim ve o yüzden çıkarttım. Onu üzmek istemiyorum. Hayatımda biri var derdim. Onların da anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Sonuçta, eee, onlar da, eee, belki erkek ark kız arkadaşları, böyle, bir şey istese beni bunu yapacakları için anlayışla karşılayacaklarını düşünüyorum. Çok da karşılaşmayız diye düşünüyorum. O yüzden de silerim gider yani. Çok bir şey sorarlarsa da ortak arkadaşlarımıza söylerim, hani, eee, bu yaptığım şeyin erkek arkadaşımı üzebileceğini düşünüyorum diye. Eee, o yüzden benim için sorun olmaz.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Anladım. Tamam. Harika çünkü bence nedenlerin ve açıklama metodun da gayet harika ve kesinlikle anlaşılır olduğunu düşünüyorum. <clicks tongue>
Hı hı. Hı hı. Teşe teşekkür ederim gerçekten. Yani, böyle, bende bir, eee, ters, eee, bakış açısı yaratarak yani, hani, kendimi onun yerine koymama sebep oldun ve bu yaptığımın aslında doğru olmadığına karar verdim. Eee, hatta en iyisi onların, eee, yazmama için de sosyal medyamdan çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyeler için. Hoşça
Böyle. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir keyifti. Baybay.
Hoşçakal.